Auf jeden Fall. Was ich vielleicht noch als Tipp mitgeben könnte, ist vielleicht wirklich so 'n bisschen mit, äh, Medikamenten dann auch rumzuexperimentieren, weil es ist ja nun einmal so, wenn, äh, ein Mensch zum Beispiel wirklich Rückenschmerzen hat oder wie bereits erwähnt, Gelenkschmerzen oder hat, dann funktioniert ein Medikament vielleicht nicht, aber ein anderes bewirkt dann auf einmal Wunder. So und, äh, je jeder menschlicher Körper ist ja auch ganz unterschiedlich und reagiert auch unterschiedlich auf Sachen. Vielleicht, dass du dich da mit den Ärzten oder behandelnden Psychologen auch so 'n bisschen berätst und guckst: „ist die denn überhaupt richtig eingestellt, was das angeht?“ So, es gibt ja auch Menschen, die haben Depressionen, was ja auch zum Beispiel 'ne psychische Erkrankung ist und denen helfen auch irgendwie nicht alle nicht ein einziges Medikament, was allen hilft. Die gucken ja auch irgendwie, was passt oder nicht. Deswegen vielleicht
Ja, das ist 'n bekanntes Problem, ne, in der in der Psychiatrie. Da da da m da muss man immer 'n bisschen experimentieren, ja. Ne, aber das geht ja schon seit Jahren.
Mhm. Genau, genau. Es klingt jetzt hart genau, aber vielleicht könnt ihr dann irgendwie eine Lösung finden und vielleicht findet ihr wirklich ein Wundermittel, sodass diese Phasen, in denen deine Mutter so klar ist, dann auch wieder länger werden oder vielleicht idealerweise immer da sind, weißt du?
Ja, die Hoffnung habe ich tatsächlich aufgegeben. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber aber es tut auf jeden Fall gut, drüber zu reden und, ähm, ja, ich muss mal gucken, dass ich auch mit meinem Vater am Ball bleibe. Hat mir auf jeden Fall geholfen, da mal 'n bisschen drüber zu reden, ja.
Mhm. Auf jeden Fall passt's. Guter Move, ja. Oh, es war so wundervoll mit dir zu reden. Ich wünsche dir wirklich alles, alles, alles Gute und pass gut auf deinen Papa und auf deine Mama auf, ja?
Mhm. Mache ich, danke.